Alors, je voulais te parler d'un sujet, heu, qui est, heu, central dans ma vie. Parce que, heu, c'est mon travail. En fait, hem, heu, quand j'étais étudiante, heu, il y a il y a encore quelques années, j'avais commencé une activité où je donnais des cours, en fait, heu, de français à à des étrangers, heu, en ligne. C'est vrai qu'à l'origine, c'était vraiment dans dans l'optique, heu, de me faire de l'argent et puis heu, de pas, heu, embêter mes parents. Mais, en fait, heu, c'est vrai que c'est une activité qui a pris de de plus en plus, hem, d'ampleur et heu, et au final, j'ai terminé mes études il y a il y a quelques années et et pour autant, je le fais toujours et c'est toujours mon travail et maintenant, j'adore ça. Donc heu, c'est vraiment, heu, trop top. Heu, c'est vrai que, heu, effectivement, bah mmh, même si ça marche quand même déjà plutôt bien, j'ai cette chance-là. Le but, c'est évidemment de de continuer, en fait, de, mmh, de de de me faire remarquer et puis, bah, de réussir à, mmh, à à attirer de de nouveaux clients. Donc heu, il y a des périodes où c'est plutôt simple parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a des périodes où c'est un petit peu plus creux, donc hem, on va dire que c'est un peu plus un challenge. Heu, néanmoins, je réfléchissais un petit peu à à à d'autres manières. Alors déjà, j'ai 2 problématiques principales. Heu, la 1re problématique, c'est que, hem, j'ai, heu je viens de créer un un site internet. Donc heu, j'en suis, heu, très contente. Heu, et c'est vrai que la plupart de mes prospects, je les trouve sur une plateforme, heu, publique. Et donc heu, en fait, heu, heu, dans l'optique, j'aimerais, heu, tous les les amener sur mon propre site afin d'éviter les les commissions et puis bah, pour tout simplement faire, heu, grandir mon mon propre business. Et dans un 2nd temps, heu, en fait, heu, je me demandais: «Est-ce que selon toi, ça vaut vraiment le coup de lancer des des réseaux sociaux, heu, du coup, bah, dans l'enseignement du du français, heu, à mmh, on va dire à à à tournure, heu, plutôt pour, heu, pour les les anglophones, heu, en particulier même, heu, les Américains? Est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, pourrait marcher et vaudrait l'investissement, un peu, du du mmh, bah, pour heu, pour que je puisse réussir à trouver d'autres clients quoi»? Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais. Ben, écoute, c'est une très belle idée et c'est une question très pertinente, déjà, merci de m'en parler et de me faire confiance à ce niveau-là. On va on va chercher des pistes, heu, je vais essayer de t'aiguiller au mieux, en tout cas et et déjà, ouais, je voulais te dire, ouais, c'est une super idée, très, très bonne, heu, c'est une activité très humaine, utile et et valorisante, en fait, en quelque sorte, heu, franchement, déjà, bravo et et là, donc, je suis juste, pour, heu, poser le le cadre. Tu as fait un site un site web, c'est ça et il est en ligne et t tu peux déjà avoir, heu, des des clients avec ce site ou c'est juste vitrine? Ouais.
Ouais, c'est ça. J'ai ma p Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment c'est pas vitrine. C'est vraiment ma ma propre, heu, plateforme-là qui qui est qui est toute fraîche, là, que que je viens de de terminer, où, pour le coup, en fait, ça peut marcher comme l'autre, heu, plateforme publique, heu, que j'utilise, où je pourrais, heu, dessus les facturer, leur faire un coin, heu, court, enfin, en fait, c'est déjà fait, c'est pas je pourrais, c'est c'est déjà fait, hem, en fait, ils ont juste à créer leur compte et après, ça marche tout pareil. Ils peuvent réserver leurs leçons, ils ont leurs liens, heu, c'est autom automatiquement créé. Enfin, voilà, c'est ça marche très bien. C'est plus sur, heu, comment, heu, leur amener la chose, heu, sans autant passer pour, heu, la personne qui qui s'auto-promeut un peu trop, quoi et et et pas non plus j'ai pas envie non plus, hem, parce que, voilà, c'est c'est tout nouveau. J'ai pas envie de de les effrayer et qu'ils se disent: «Ouh là, c'est une arnaque!» même si certains me suivent depuis, heu, depuis déjà des des semaines, voire même, heu, des mois, voire même, certains, des années, donc heu, bon, savoir ce que tu en penses.
OK. OK. C'est ça. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais, bah, tout à fait. Moi, je voulais juste demander, heu, en plus de ça, heu, toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voudrais transmettre, heu, qu'est-ce que je qu'est-ce que j'entends par là, tu veux t'adresser plutôt à à des débutants? C'est c'est spécifiquement pour des anglophones? C'est quoi, un petit peu, ton public, heu, ciblé?
Alors, c'est vrai qu'une très grande majorité de mes étudiants sont américains. Je dirais 90 % de ma clientèle. On va dire que les 10% restants, c'est un peu aléatoire. Il y a quelques Européens, heu heu, quelques personnes au Moyen-Orient, mais heu, ou et peut-être 1 Australien ou 2. Mais c'est vrai que, dans la très grande majorité, c'est vraiment des des Américains et pour le coup, pour ce qui est du du niveau, heu, je suis extrêmement flexible, hein. Je commence avec des élèves qui ont à peu près, heu, 6-7 ans, heu, ça va jusqu'à 65 ans, enfin, vraiment, heu, j'ai tous les niveaux, tous les profils, tous les métiers. C'est c'est vraiment très intéressant sur ça.
Ouais. D'accord. OK OK. Bah, c'est une super chose et mmh, c'est une très, très bonne idée de de créer, justement, ton ton site à à côté pour éviter de gérer, heu, enfin, de passer par un site tiers, heu bah, sur plusieurs aspects, heu, déjà financièrement, j'imagine que ça doit être beaucoup plus intéressant de ton côté.
Tout à fait, tout à fait.
Et ouais, vas-y, tu peux développer, si tu veux. Mmh. Ah
Mais c'est mais c'est pour ça. Enfin, je me disais: «Comment est-ce que je peux leur ramener ça sans trop leur forcer la main»? Parce que c'est vrai que, pour moi, ça me permettrait, heu heu, comment dire? Ben, heu, vraiment de de récupérer, heu, heu, heu, un gros aspect financier et puis, en plus de ça, c'est moi qui aurais la main, heu, sur leurs abonnements, sur leurs leçons. Parce que j'ai eu déjà pas mal de, mmh, d'élèves qui se sont plaints, heu, de renouvellement automatique de de leurs abonnements sur la plateforme publique, heu, que que j'utilise. Heu, et voilà, c'est vrai que c'est des choses qui qui me dérangent, qui font que, heu, l'expérience, hem, n'est pas forcément, heu, toujours très positive de leur côté et qui est externe complètement à à moi. Donc heu, ouais, enfin, puis même, c'est j'ai envie de de lancer, maintenant que que je sais que c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de lancer mon propre truc à fond, quoi, tout simplement.
Mouais. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est c'est n encore une fois, après, je je vais arrêter de lancer des fleurs mais c'est une excellente idée. Et globalement, heu, moi, ce que je pourrais te proposer comme piste pour que, justement, potentiellement, ils a che ils aillent plus vers ton site que, heu, passer par un tiers. C'est ouais, déjà comprendre, heu, globalement, pourquoi, heu, ils iraient sur ton site? En général, les gens quittent pas une plateforme, heu, juste par principe. Ils le font, tu vois, s'ils se sentent, heu bah, une certaine forme de clarté, de sécurité, de continuité ou même de lien humain. Et c'est vrai que, toi, j'ai l'impression que tu as l'air d'être quelqu'un de de très polyvalente et est ce que, potentiellement, c'est des pistes auxquelles tu pourrais réfléchir?
Heu, ouais, donc tu tu disais de de de de leur, heu est-ce que tu peux me répéter, exactement, le le conseil que tu m'as donné?
Ouais. Heu, c'est-à-dire, hem, tu peux comprendre, heu, pourquoi ils iraient sur ton ton site web, tu vois? Pourquoi ils changeraient de plateforme? Et ouais.
Ah oui, pardon, oui oui. Oui, je vois. Totalement, ouais. Bah, en soi, bah, comme je te disais, c'est vrai que ça rapporte des avantages, déjà, où, en fait, hem, c'est vrai que, sur la plate la plateforme publique qu'on utilise, heu, actuellement, ils sont obligés de souscrire à un abonnement de minimum, heu, 4 leçons par mois, et en fait, s'ils utilisent pas leurs 4 leçons, heu, les leçons sont perdues. La plateforme encaisse le paiement. Moi, je touche rien et c'est pour ça que je disais, notamment, que j'ai déjà eu que quelques problèmes avec des élèves, hem, ou qu'eux, en l'occurrence, plutôt récents, qui me disaient: «Ah, mais rendez l'argent», mais en fait, j'ai pas touché l'argent. C'est c'est c'est indépendant de ma volonté, hem, alors que là, je sais que, sur la plateforme que que j'ai créée, justement, c'était, heu, tout à fait mon mon désir de de pouvoir permettre à mes étudiants de d'avoir cette flexibilité-là, de pas avoir cette pression de d'avoir un abonnement en permanence derrière et de pouvoir réserver, heu, les leçons une fois, heu enfin, une une une fois par une fois, quoi. Après, ils peuvent en réserver plus, s'ils veulent, mais hem, mais voilà, quoi, donc ça, c'est vraiment le p le point principal. En plus de ça, heu, je sais que, hem, voilà, j'ai j'ai que j'ai configuré cette plateforme-là pour que pour qu'ils puissent régler directement en dollars, aussi, américain. Heu, donc il y a pas de taxe, heu, autre, heu, parce que je sais que, sur la plateforme qu'on utilise, heu, la plateforme, tout est bon pour prendre des taxes, sur des taxes, sur des taxes, et il me semble qu'en plus de ça, ils ont une taxe, heu, sur, hem, sur sur, heu, sur leurs paniers, heu, à chaque mois, en fait, donc ça, c'est c'est un deuxième truc, quoi.
OK. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est génial, ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais, non, c'est c'est une super idée, c'est très bien pensé, et après, heu, justement, en termes de de de clarté. Est-ce que ton site est est facilement navigable? Tu sais, on dit souvent la règle des 3 clics pour, heu, s'inscrire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà, heu, pensé?
Bah, écoute, ouais, j'ai fait en sorte, heu, justement, j'espère <chuckles> d'avoir rendu le site hyper, heu, instinctif. J'ai pris mon papa de 70 ans qui est vraiment, heu heu, on va dire, heu, compl enfin, pas étranger à la technologie, mais qui a 2 pieds gauche et qui a des fois du mal à juste renvoyer un colis et imprimer une feuille. Je lui ai dit, heu: «Voilà, bon, tu parles pas anglais», parce que mon site, du coup, je l'ai fait en anglais, mais je lui ai dit: «Ecoute, heu heu, réserve une leçon, heu, tu tu débarques sur mon site, comment tu fais?», et même mon papa a réussi alors qu'il parle pas un mot d'anglais et que, du coup, le site était totalement nouveau pour lui, donc heu, sur ça, je pense que c'est plutôt assez instinctif. C'est plus, ma question, sur comment, heu heu, par exemple, bah, du coup, on utilise encore le temps de de faire cette transition que j'ai pas encore commencée mais que j'espère faire, heu, on utilise encore cette plateforme publique? Comment est-ce que moi, bah, je pourrais, heu, justement, bah, leur faire part que voilà, j'ai créé mon ma propre plateforme, maintenant que que ça me soutiendrait énormément de qu'ils passent sur la mienne sans pour autant, heu heu, trop faire la la personne qui qui qui qui fait la promotion de de son truc, quoi, heu, parce que j'ai peur que certains soient méfiants? Et ce que je peux comprendre, parce que voilà, c'est un un tout nouveau site en plus, donc heu, voilà.
Ouais. OK. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, bah, je je je comprends encore mieux le le fonds, justement, l toi tu veux amener donc heu, ces ces personnes sur ta plateforme. Est-ce que tu as déjà essayé juste d'en parler à une personne tu sais de manière très naturelle, heu, dire que toi tu tu as fait ton site parce que ça te semblait plus, heu, plus humain en tout cas, ça faisait moins, heu, profit, tu sais? Tu peux, potentiellement dire que sur ton site tu as des espaces, heu, rassurants tu sais, heu, avec potentiellement la possibilité de communiquer directement, heu, ç ç ça, heu, tu sais avoir un temps un ton très humain, simple pas la peine de d'utiliser un jargon technique, mais juste, ouais, communiquer dans un premier temps vis-à-vis de de c de ce site tu en as tu as déjà fait ça avec de des clients sur la plateforme?
Ouais, mmh mh. Alors du coup, non, je l'ai pas encore fait. C'est pour ça que je te consultais maintenant, bah, pour voir, heu, si vraiment c'était, heu, pertinent ou pas, heu, enfin, comment de comment je pouvais faire pour pour pour l'abord pour l'aborder. Heu, et du coup, bah, je pensais, hem, ouais, je je pensais, heu heu, leur dire pendant la leçon parce qu'en plus de ça. C'est vrai que j'ai envie d'éviter, heu, un petit peu d'utiliser, bah, le tchat de cette plateforme-là pour pour, heu, ne pas avoir de problème, heu, parce que je pense pas que ce soit forcément très légal de de me promouvoir dessus, mais heu, mais du coup, tu me conseilles de leur en parler, heu, au milieu de la conversation si ça devient naturel pendant une des leçons, au début, à la fin. Est-ce qu'il y a un moment plutôt, plutôt propice?
Ouais, OK. Bah. Ouais. Ouais! Bah, après, c'est c'est toujours au au feeling mais, globalement je pense que, ce qui s pourrait être envisageable, ce serait à à la fin, tu vois? Une fois que, vous avez fini votre leçon, sous sous couvert d'une conversation, aborder le sujet et et au et aussi potentiellement, heu, le le promouvoir aussi en dehors de ton cercle, heu
Ouais.
de personnes que tu que tu côtoies dans dans cette, heu, dans cette plateforme et envisager, ouais, une campagne marketing. Après bon, tu as l'air d'être quelqu'un d'être extrêmement, heu, organisée et et rigoureuse, donc, j'imagine que tu as déjà pensé ça?
Mmh mh. Ouais, c'est ça mais en fait, heu, je pense qu'avant de de justement tout faire toutes ces campagnes, tout ça, faudrait déjà que, j'amène y un j'amène un un minimum de de trafic avec mes mes élèves actuels et c'est pour ça que je pensais, pourquoi pas faire aussi, bah, des réseaux sociaux, pour faire un peu la continuité de du site que je viens de créer. Je sais pas si c'est quelque chose qui paraît, heu, pertinent ou pas? Pour l'instant, j'ai pas encore trop développé cette idée-là parce que j'ai envie d'y aller étape par étape mais, tu penses qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui pourrait peut-être m'aider à à justement bah bah, attirer peut-être, heu, d'autres prospects, heu, potentiels?
Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait! Ouais! Tout à fait et et et tu vois même, sans parler de l'aspect commercial, juste donner les les liens des réseaux sociaux, si c'est possible, sous couvert de conversation après une leçon, heu, ça te permettrait, tu vois, de faire boule de neige, qu'ils puissent en parler à leurs proches après.
Ah ouais, totalement! C'est une trop bonne idée, oui, franchement je ouais, bah, tss, bah, écoute, je vais me faire dans un 1er temps, le site. Je pense que je reviendrai te parler, heu, plus tard pour, heu, pour les réseaux sociaux mais en tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils. C'était vraiment, heu, trop top comme conversation et puis, bah, ouais, je te dirai comment ça se passe!
Ouais. Bah, c'était avec grand plaisir. M moi, je suis persuadé que tu vas y arriver. Tu es quelqu'un de d'extrêmement organisée et pointilleuse, donc heu, continue comme ça.
Merci.